Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch das kommt ja alles aus Erfahrung dann auch aus, oder? Ja. Und wie sieht's bei dir aus zum Beispiel, wenn Leute aus deinem Freundeskreis oder aus deinem Bekanntenkreis wechseln wollen und zu dir zu Ra also, Rat kommen, t hilfst du denen dann gerne dann auch, teilst denen deine Erfahrungen dann mit, oder?
Genau, ja. Ja, su super gerne, äh, teile ich da meine Erfahrung, hm, weil ich mir einfach denke, ich habe es jetzt 'n paarmal durch und glaube, ich kann zumindest so 'n paar ganz gute Tipps geben, äh, f für Leute, die vielleicht noch nie gewechselt sind, ähm, weil man stellt sich das immer so vor, wenn ich jetzt irgendwo anders hingehe, dann ist da alles toll und, äh, vi alles viel, viel besser. Und das ist natürlich nicht der Fall, ne? Das davon muss man sich freimachen von dieser Illusion.

Ah, okay, okay. Aber versuchst du's dann auch erst mal intern irgendwie zu klären oder
Mhm.
ist es dann, wo du das sagst: „Okay, ich habe für mich selber abgeschlossen, ich will da auch gar nicht mehr weiter ver hin versuchen da zu bleiben, ich will jetzt wechseln.”
Hm, wenn's jetzt zu dem Punkt gekommen ist, dass ich schon dieses innerliche Kündigen durch habe, äh, dann dann versuche ich's nicht mehr zu klären, dann habe ich ehrlicherweise aufgegeben. Vorher versuche ich's natürlich, äh, in die Richtung zu klären, weil, ähm, <chuckles> es hat ja immer alles erst mal auch damit angefangen, dass es erst mal gut war, so 'n neuer Job, ne, dass man sich drauf gefreut hat und, ähm, vielleicht einem auch dieser Job auch wirklich Spaß macht, ne? Also, ähm, da schau i schaut man natürlich schon so, dass man das in die Richtung drehen kann, dass man weiterhin auch zufrieden ist.
Ja. Ja, okay und das ist auch 'n guter Punkt, wenn du schon intern abgeschlossen hast, wie wägst du das Ganze ab, sage ich mal, ob das jetzt irgendwie rational ist oder emotional, w was ist dann letztendlich auch der entscheidende Faktor? Ist es dann auch das Wohlbefinden, wenn die sage ich mal, die die Grundbedingungen passen, sage ich mal, Gehalt, Arbeitsweg et cetera. Was ist wie wägst du's da, sage ich mal, ab?